Hmm, parang ano siya dumating sa point na nagtampo siya sa akin kasi, um, alam mo yun, parang ano, eh, yun yung first time na humindi ako sa kanya. Parang, um, dumating s yun yung nagkaroon ng ano, ng nagtampo siya, hindi na siya pumunta sa'min, di niya ako kinakausap, di niya ako china-chat yung ganun. Which is, um, nung bago pa yun lagi niya akong kinakamusta, lagi siyang nag-cha-chat sa'kin, parang naging cold siya sa'kin, ganun. Tapos kahit nakikita ko siya sa personal parang umiiwas siya, ganun. So, parang siyempre, um, ako naman nasaktan ako kasi siyempre, ah, napaka ay ayoko naman kasi ng may nagagalit sa'kin na tao, talagang, um, sensitive kasi ako. Kumbaga yun nga, kagaya ng nabanggit ko kanina, ayoko ng, ah, kung ano yung ayokong gawin sa'kin, ayokong gawin yun sa ibang tao oo. Kasi alam ko yung pakiramdam, eh. So, ayaw ko kasi na may nagagalit sa akin. So, ano 'ko. Pero nandun pa rin sa point na hindi ko pa rin siya binilhan ng ano, ng tablet. Parang ang ginawa ko nalang sa kanya is ano ko nalang siya na ng sumahod ako sa trabaho ko parang niyaya ko na lang siyang lumabas, parang nag-bonding nalang gano'n. Tapos okey lang oo, pumayag naman siya sa ganun. Kumbaga parang alam mo yung nasuhulan siya ng ibang ano, ng <scoffs> ibang, um, naano sa na-divert sa iba yung ano niya yung mindset niya na ano. Tapos parang sinabi ko nalang na, "'Wag ka nalang kasi din munang bumili ng tablet" kasi 'ka ko "may ginagamit ka pa naman na phone tsaka ano naman eh itatambak mo lang din naman yung tablet diyan, wala ka naman masyadong magagawa diyan, kasi kung ano naman yung nagagawa mo sa phone magagawa mo rin, I mean kung ano yung magagawa mo sa tablet magagawa mo rin naman sa phone." So, parang in-explain ko nalang din sa kanya yung ay yung mang ah, puwedeng mangyari. Kasi may may time ay, may chance na baka ganun nanaman yung gawin niya, eh. Parang pinaintindi ko nalang din sa kanya na mm, ayun, parang pinaintindi ko nalang, mm.
Mhm. oo. Mm, ayaw mong gawin sa iba? Mm. Oh, pumayag naman siya? Oo. Mm, ib tapos ibenta niya ulit, ano, oo. Pero ngayon? Kamusta naman kayo magka okey na kayo?
Oo, okey naman na kami ngayon. Parang ano, um, naintindihan niya naman ako saka parang ano niya nalang din na, ah, tina parang inano niya na lang din sa sarili niya na, um, ano 'to yung mag-focus na lang muna din siya sa pag-ano sa phone niya na gamit ngayon. Tapos hindi niya nalang muna hindi niya nalang din iniisip yung tablet, <snorts> though may mga time talaga na parang nagpapahaging pa rin siya na, "Ang ganda nito, 'no?" parang, oo, ginagalaw, parang, oo, <snorts> parang ginagawa ko nalang iniiba ko yung topic tapos ano, parang parang iniiba ko para hindi niya maisip na yun yung gusto niyang bilhin o kaya minsan sinasabi ko, "Ang pangit naman yan, eh, nakita ko na yan sa personal. Hindi naman maganda," parang ginagano'n ko nalang parang
Mm. Oo, binabanggit niya pa rin? Oo, nagpaparinig kumbaga. Hmm. Oo, gumagawa ka nalang ng paraan para ano, mawala sa isip, ano?
Mm.